जी, वो मै मौसम ही ऐसा होता है कि सुबह मतलब एक बार रज़ाई के अंदर घुस जाओ तो फिर मन नहीं होता है निकलने का। <chuckles> जी, उन
जी। एकदम, एकदम। तो आपको क्या पसंद है गर्मी के मौसम में चाय, सर्दी के मौसम में ठंडा पीना वगैरह में?
मुझे तो ठंडी के मौसम में जो है जो, ठंडी के मौसम में चाय पीना पसंद है।
जी। हाँ चलिए और
गर्मी के मौसम में तो ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाय वगैरह कम अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी इतनी होती है, कि इ इच्छा होती है कि कुछ ठंडा पिया जाए।
हाँ, अगर हम और मेरे हिसाब से क्या है कि अगर हम माइंड का अगर बात मानने जाएँगे तो गर्मी के टाइम में भी वो चाहता है ठंडा। लेकिन अगर दिल की अगर सुनने जाएँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं चाय का जैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ चाय से। मेरा गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मुझे चाय तो एकदम चाहिए ही। लोग अक्सर बोलते हैं कि 45 डिग्री, 50 डिग्री के गर्म में भी देखो बंदा, इतना गरम चाय पी रहा है। मुझे अच्छा लगता है 2 बजे फिर भी हम चाय पी रहे हैं। अच्छा लगता है और सर्दी में क्या होता है? कि सर्दी के मौसम में गरमा-गरम चाय, उसमें एक तो एक अलग ही फ़ील है, अलग ही सुकून है।
जी, जी। जी, हुँ। अच्छा, जी। जी, जी। जी, जी, बड़ी बात है। जी, बढ़ी है, तो चाय को लेके जो है भारत के लोगों का मतलब नज़रिया अलग है, ये नहीं ज़रूरी है कि मौसम ठंडा ही हो तो ही चाय मतलब भारतीय लोगों को मतलब मौसम से फ़र्क नहीं पड़ता है चाय का। वो चाय मतलब उनको रोज़ाना ही चाहिए। ठंडा हो, गरम हो, बरसात हो मतलब गरम में तो उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है लेकिन बरसात या ठंडक में चाय का मज़ा और बढ़ जाता है।
ऐसा लग वही और चाहे ऐसा चीज़ है कि मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के ही पीना है, या शाम को पीना है। कोई गेस्ट आ गया? चलो चाय बनाओ। बाहर घूमने गए क्या करोगे? चलो चाय पिएँगे।
उ, जी। जी, जी। जी सही बात है आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ चाहे मतलब इंडिया के लिए तो एकदम नॉर्मल चीज़ है भारत में। मतलब कोई भी आ रहा है तो चाय देनी है कोई, मेहमान आ गया तो भी चाय है। कई कई बार लोग खाली बैठे हैं तो चाय पी ली, कुछ अच्छी पिक्चर है तो भी चाय देख पी ली, ये सब चीज़ें रहती है चाय के साथ जुड़ी रहती है मतलब हम लोग के सब परिवार उसमें चाय एक शामिल हो रखी है हर समय मतलब चाय, चाहिए रहती है। कोई ओकेशन हो, चाय ज़रूर चाहिए रहती है।
<laughs> जी, जी। हाँ जी। हाँ। जी, जी। एकदम, एकदम। तो आपको सर्दियों में लाइक क्या पसंद है? जैसे कि रज़ाई में बैठकर किताब पढ़ना वग़ैरह या फिर गर्मियों में ऐसे खुले आसमान में हम लोग सोते हैं वो सब। तो कौन-सा पॉइंट को ज़्यादा मात्रा देना चाहेंगे इसमें?
जी।

हेलो।
हेलो।
हाँ जी, क्या हाल है आपके?
हाँ, जी, मेरा एकदम ठीक-ठाक चल रहा है, आप बताइए?
जी, मेरा भी बढ़िया चल रहा है। मैंने सोचा आज आपसे सर्दियों और गर्मियों के बारे में बात होए। आपको मतलब क्या आप ज़्यादा पसंद है सर्दी की गर्मी?
जी, जी। बेशक, तो देखिए सर्दी और गर्मी में मेरा मैं पक्षपात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे दोनों ही ठीक-ठाक लगता है, एवरेज लगता है कि सर्दी के टाइम पे सर्दी ठीक है, गरमा-गरम कपड़े पहन के रहो। और गर्मी के टाइम में फैन का हवा खाओ। तो आपका क्या चॉइस है?
अच्छा। जी, जी। नहीं तो एवरे तो आपको बड़ीय बढ़िया क्या लगता है? मतलब एवरेज दोनों लगते हैं, और दोनों में बढ़िया क्या लगता है?
उनमें से बढ़िया अगर थोड़ा-सा अगर हम उसमें एक पॉइंट भी अगर ज़्यादा देना चाहेंगे तो हम सर्दी को जेना चाहेंगे। जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा मेरे हिसाब से तो मुझे शायद सर स ग सर्दी का ही मौसम अच्छा लगता है। जो गर्मी का मौसम ज़्यादा नहीं पसंद होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना भी बहता है और ठंडक के मौसम में ऐसा पसीने वाली दिक्कत नहीं रहती है। दूसरा सब्जियाँ बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, गर्मी और ठंडक के मौसम में।
जी। जी, और ऊपर से देखिएगा तो सर्दियों के मामले में गर्मियों में पावर कट लाइन जाने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि फैन बंद हो गया है और सर्दी में वो दिक्कत नहीं आता है चाहे लाइन जाए या कुछ भी हो जाए। मस्त एकदम वेदर जो है वो ठंड है तो एन्जॉय कर सकते हैं। जी।
जी, जी। जी, ये बात ये बात सही है, सर्दी में कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं रहती है एक हिसाब से देखा जाए तो।
एकदम, एकदम। जी।
जी, उम, फ़ैन -वैन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है आज। और ठंडक के मौसम में एक और अच्छाई होती है कि जैसे अब तो कम हो गया है लेकिन पहले के ज़माने में जैसे आप शायद सुने कोयला, अंगूठी-वंगूठी जला के सब लोग बैठते थे घर के एक साथ ताप्ते थे, टीवी वगैरह देखते थे वो सब कभी अच्छा अनुभव रहता है। उसमें सब्ज़ियाँ भी होती हैं जो शकरकंधी वग़ैरह भुननी जाती थी। वो सब भी करा जा सकता है।
जी। एकदम, एकदम। हुँ। जी। हाँ, टेक्निकली अगर देख हाँ, हाँ जी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों मौसम का लाइक बैड मतलब गुड साइड भी है, बैड साइड भी है। जैसे अगर सर्दी में अगर देखने जाएँगे तो बहुत जल्दी ठंड लगने का भी एक डर रहता है और अगर एक बार अगर ठंड लग गया सब एकदम नाक बहता है, वो सब अच्छा भी नहीं लगता है। एन्जॉय भी करना है, दोनों में एक हम लोग दुविधा में फँस जाते हैं। पर वही गर्मी में भी अगर ज़्यादा गर्मी में घूमेंगे तो लू वगैरह लग जाएगा। फिर और एक मुसीबत। मतलब दोनों को लेके ही चलना है लेकिन फिर भी सर्दी थोड़ा ज़्यादा पसंद है क्योंकि गर्मी के मुकाबले इसमें लाइक आराम थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है। हाँ। ऐज़ड लोगों के लिए कुछ-कुछ प्रॉब्लम रहता है जैसे वो लोग ज़िक्र करते हैं कि लाइक थोड़ा बोन्स में हड्डियों में थोड़ा दर्द होना चालू हो जाता है। पर ये सब चीज़ हम यंग जनरेशन के लोगों भी फ़ील करते हैं कि हाँ सर्दी के मौसम में थोड़ा-सा आलस आ जाता है, शरीर में।
तो सब का भी अच्छा लो।